うーん、あ、そうなんですね。なんかこうカラオケってなんだろう、どんな時に行きますか？周りにこう誘われた時になるんですかね？
うーん。 うん。 うん。 ああ、あっ、でもね、基本的に誘われた時ですね、自分からカラオケやろうよっていうことは、ほぼ無いですね、実は。意外に。で、うん、お友達がこう誘ってくれて、今日カラオケでもやるから来ないって言ってくれたら、ああ、行く行く、みたいな感じですかね、どっちかって言うと。でまあ、お友達もまあ、私がこうちょっと物真似するみたいのも、え、加味しつつ誘ってくれるんだと思うんですけど。うん。そう、あと、そうですね。うん。
うん。 うーん、したうん、はい。 うん。 うーん。 ふんふんふんふんふん。 はい。<laughs> どっちかっていうと、じゃあカラオケでは盛り上げ役に近いっていう感じなんですかね。
うーん、結局そうなるんですよね。なんだかんだ言って別に盛り上げようと思っているわけじゃないんですけど。かと言って、そうなんです。あの、沈黙が怖いタイプなので、あの、そう、こうやってお話をしてても、沈黙が怖いので、その沈黙を埋めようとして、なんか無理やり話をしてしまうタイプなので、あの、カラオケでも、盛り下がっているのとかすごい耐えられないんですよね、こう自分の中で。
うん。 うん。 はいはい。<laughs> はい。 ああ、そうですね、はい。 はい。 ああ、ふんふんふん。 はい。 ああ。
なので結局、自分から盛り上げてしまわないと、その場にいられないというか。
はい。 うん。 うーん、じゃ結構なんかエンターテイナーというか、周りを楽しませたいみたいな。
そう。 ああ。そ。 そうなんで何かね、そういうつもりはね、無いんですけど、全然。で、その物真似を始めたのも小学校ぐらいの時で、あのそうなんですね。で、曲結構その当時ってまあ、みんなもう小さい頃あると思うんですけど、テレビの前で歌って踊って、歌手のね、こう歌っている方のと一緒に歌って踊るみたいなことをやってたので、それでこう段々と物真似が出来るようになっていっちゃったんですよね、小学校の頃から。そいでそう、で、なんかその、まあ、例えばアイドルとかがすごい好きすぎて、テレビをすごい見るわけですよ。
そういう、何？ うん。 はい、結構前ですね。 はい。 はい。 うん。 ふんふん。 ほう。 うん。